जी, बिल्कुल मेरे क्लास का एक दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड वो भी मेरे साथ था इस प्रोजेक्ट में और हम दोनों ने मिलकर वो प्रोजेक्ट बनाया था। और मैं तो मानता हूँ कि देखिए अगर 50% योगदान मेरा है, तो 50% मेरे दोस्त का भी है क्योंकि दोनों की मेहनत से ही मिलकर वो प्रोजेक्ट इतना अच्छा बन पाया था। अन्यथा देखिए अकेले इंसान से देखिए चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं हो पाती, जितनी होनी चाहिए।
अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। आपकी घरवालों की जो इसमें भूमिका क्या थी, जो भी आपने अचीव किया आज उसके पीछे? हुँ।
जी। जी, देखिए मैं बताना चाहूँगा कि मेरे घरवालों की इसमें काफ़ी अहम भूमिका रही, क्योंकि देखिए मेरे घरवालों ने हमेशा ही मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करा है। उन्होंने मतलब मैं कहूँगा कि हमेशा मुझे मोटिवेशन और प्रेरणा दी है कि, "तू पढ़, कुछ जीवन में कर, आगे बढ़" और उन्होंने मतलब मैं कहूँगा कि मुझसे जैसे कोई घर का काम होता है, जैसे कुछ भी मतलब मान लीजिए कोई छोटा-मोटा काम तो मैं कर देता हूँ अन्यथा तो जैसे कोई काम है मान लीजिए मैंने कभी जैसे मेरी बहन की शादी हुई हो चुकी है। तो मेरी माँ ने मुझे कभी झाड़ू लगाने के लिए भी नहीं कहा, मतलब कोई और काम के लिए भी नहीं बोला। इनफैक्ट वो जब मैं पढ़ता हूँ
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। अच्छा आपको सिर्फ़ पढ़ना था। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ।
जी, तो पूरे मतलब पढ़ने की पूरी आज़ादी मुझे दी गई, पूरी जो मतलब फैसिलिटीज़ है वो मुझे उन्हें सुख-सुविधा सारी दी और उसके बाद भी देखिए उन्होंने मेरे ऊपर कभी भी ये दबाव नहीं बनाया कि तुम्हें ज़बरदस्ती करना ही है करना ही है। पर उन्होंने देखिए सदैव मेरा मार्गदर्शन किया कि अगर तुम अच्छे रास्ते पर चलोगे तो कहीं न कहीं, कुछ ना कुछ तुम बड़ा अचीव ज़रूर कर लोगे। तो देखिए मैंने उनकी ये सारी चीज़ें फॉलो करी और उनका साथ में देखिए परीक्षा में तो मैं ये कहूँगा कि जैसे परीक्षा आती थी, तो कहीं न कहीं मैं रात को भी ज़्यादा तैयारी करता था, तो देखिए अगर मैं जाग रहा हूँ तो मेरी मम्मी भी मेरे साथ जागती थी क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसे मान लीजिए मैं सुबह 3 बजे उठा परीक्षा की तैयारी के लिए, तो मेरी माताजी क्या करती थी 3 बजे मैं उठा हूँ तो मुझे चाय देने के लिए वो भी उठती थी भग साथ में। तो वो कहीं न कहीं देखिए वो सफलता मेरे अकेले की तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं कहने लगूँ की मैंने खुद ने अचीव करा है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल वो गलत हो जाएगा। तो वो मेरी माता और पिताजी के सहयोग से जी, बिल्कुल।
बहुत अच्छे। हुँ, ये अच्छी बात है, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा, हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। अच्छा, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, परिवार का साथ हाँ, परिवार का साथ बहुत होना चाहिए और देखिए परिवार का साथ मिलने से क्या होत क्या कर सकते हैं आप, जैसे आपने कर दिखाया। वैसे ये जो आपने अभी अ, किया है य ये आगे जाके आपको ये कितना मने साथ देने वाला है?